Здравствуйте.
Здравствуйте.
Как по-вашему, что важнее победить в споре или сохранить дружбу?
Для меня, конечно же, сохранить дружбу. Сегодня я поссорилась, конечно же, со своим молодым человеком, не с другом, но и с другом, <chuckles> он для меня и друг также. Конфликты еще продолжаются. Не знаю, как к нему подойти. Он сегодня пришел с работы недовольный, у него там какие-то проблемы на работе.
Ого! М, рад это слышать.
И, собственно, м Да, не разговаривает со мной
Мгм.
так что я даже не знаю, что делать: подойти к нему или наоборот подождать? Как вы думаете?
Жаль, с жаль слышать, что, а, вы поссорились сегодня. С другой стороны, очень хорошо, что вы задумываетесь уже над тем, как наладить мосты. Да, я в этом вопросе, чаще всего придерживаюсь того, что всё-таки важнее сохранить дружбу, поскольку, как показывает практика и опыт, конфликтов, которые были бы настолько важными, настолько основополагающими в моей жизни па практически не было. То есть всего несколько раз были конфликты, которые упирались во что-то, м, что по сути составляет, э, ядро моей личности, например, или, да, то есть это какое-то расхождение, такое настолько базовое, что там нельзя идти на компромисс, к сожалению. Но чаще всего- это всё равно происходит, э, как вот вы сказали, да, у вашего, а, молодого человека был тяжелый день на работе, он пришел расстроенный, возможно, рассерженный. Да, то есть, чаще всего конфликты возникают по причине, отчасти, по причине внешних обстоятельств, от того, что мы устали и, а, в другой ситуации, не будь мы такими уставшими, возможно, мы отреагировали бы по-другому.
Да. Мгм. Мгм. Мгм. М-да. Мгм. И знаете, меня что еще обидело? То, что, а, он стал, ну ко всему прикапываться буквально, то есть к моему даже внешнему виду, ему не понравилась там моя одежда, сказал: "Что там на тебе одето? Там почему там эта коробка здесь стоит? Что-то какие-то тут крошки?" И всё такое агрессивное. То есть даже хотелось уйти из дома.
Поэтому я придерживаюсь это М. Жаль. Ничего себе! Очень жаль это слышать! Ам, но как вы думаете, действительно ли ваш молодой человек не любит то, как вы одеваетесь? Или это только исключительно сегодня вот так так совпало?
Конечно, э, я думаю, что ему нравится, как я одеваюсь, но просто мне обидно. То есть, я ему говорю, что ну как бы мне неприятно, а он всё равно так отвечает грубо.
Да, естес Понимаю, да, ну Да. К сожалению, у нас, у мужчин и женщин, немного разное восприятие вещей, поэтому, наверное, иногда вот возникает такое недопонимание. Это, знаете, это хороший, м хорошая мысль, которую можно всегда держать в уме, особенно при конфликтах, что мы видим вещи по-разному и воспринимаем окружающий мир по-разному. Лично мне это часто помогает просто уступить.
Мгм.
Да, то есть я, м, а, понимаю, что окей, да, другой человек видит вещи по-разному, и то, что он сейчас говорит, он не имеет на самом деле в виду. То есть, сейчас говорят эмоции, а не разум, не не чувства человека. Тут, да, интересный момент, что есть разница между чувствами и эмоциями. Порой на эмоциях мы такого наговорим, что сами себе поражаемся.
Мгм. Мгм. Да, вот это меня обижает.
Вот, а а, вы как считаете, стоит ли уступать или нужно идти до конца?
Нет, я считаю, что стоит уступить, конечно же, но вот я всё принимаю близко к сердцу. То есть я если мне кто-то что-то скажет плохое, я потом долго не могу отойти. Это, наверное, психологически или, я не знаю, даже характер. То есть
М.
Не знаю, что делать с этим, если человек тебе грубит. То есть я всё как бы при принимаю на себя, я понимаю, что это там работа, что там может быть плохой день, что-то еще случилось, но как бы вот я такая.
Мгм. Да, понимаю, действительно каждый по-своему воспринимает. Интересно. Я, например, обычно воспринимаю чуть-чуть по-другому. Чаще всего я очень редко воспринимаю это лично к себе. Как-то ну не знаю, как-то так сложилось, что я всегда так: "А, ну ладно, допустим". Да. Расскажите, пожалуйста, да, были ли у вас какие-то случаи, когда то, что да вы сдержали может быть порыв эмоций или гнев помогло наоборот укрепить, а, отношения с кем-либо и, например, лучше понять другого человека.
М-да. Мгм. А я вообще, редко в конфликты вступаю, то есть я сама очень такой добрый человек и не конфликтный. Я всегда промолчу, то есть, эм, у меня такой как характер
М.
то есть я всегда терплю, молчу, сглаживаю углы, то есть, э, меня даже на конфликт трудно вызвать, и даже в школе там, если у кого-то были конфликты, там учитель мог сказать там: "Ой, помоги там им что-то. Почему у тебя нету, а у них всегда конфликты?" То есть, эм, я такой человек спокойный, кроткий, скромный где-то.
Миротворец получается вы. Ой, это очень хорошо. На самом деле, а, я считаю, что в современном мире быть миротворцем это очень важно.
Да, миротворец я.
Это очень хорошо. Что вам помогает? Вот, ну, понятное дело, да вы говорите, что вы часто да молчите, м, выбираете терпеть, но всё равно эти ж чувства внутри остаются, да и на какой-то порой даже длительное время. Вы с ними как-то справляетесь? Может быть, делаете что-то такое особенное или осознанное, чтобы их пережить? Может быть, как-то их, э, экологично?
Я просто сама по себе такой человек.
Мгм. Мгм.
Особенно мне ничего не приходится делать. Я всегда 1 подойду, спрошу. Я такой эмпатичный человек. Мне всегда там вс э, всех жалко, я спрашиваю: "Что случилось?" Пытаюсь помочь. То есть, эм. Всегда у меня, э, такое как бы открытое сердце, душа. Можно, мне рассказать всё, я ничего не расскажу, то есть все друзья об этом знают. Для друзей я отличный друг.
Ух ты, эт Ой, это здорово. Ничего Это очень хорошо.
Да и вообще для людей, кстати.
Да, вашим друзьям повезло. Да, интересно. М. А у меня так интересно я пошел э эмоциональностью в родителей.
Да, спасибо. Да.
Кто бы мог подумать, что сын будет похож на родителей, да. Но и интересно то, что и я, и родители мы очень эмоциональны.
Мгм.
Легко. Да. То есть эмоции свои
Легко воспламеняетесь.
Да, да, но при этом быстро тухнем, да, легко прощаем, но и легко воспламеняемся. Это было интересно, поскольку, м, можно сказать, что моя жизнь делится на 2 больших этапа. Это когда я жил в семье родителей, да, то есть я когда у меня была семья, в которой я был ребенком, и моя семья, в которой я глава семьи.
Мгм. Мгм. Мгм.
Вот. И там у нас, если возникали какие-то конфликты, они были очень-очень эмоциональными, очень такими с большим накалом. Естественно, мы быстро друг друга прощали, быстро мирились.
Вы взрывные, да, все?
Да, но так совпало, что все были взрывные и все, а, были настойчивые. Особенно я в подростковые годы, то есть сейчас с возрастом я понял, что действительно нужно уступать, что оно того не стоит. Ну, а в подростковые годы бунтарский дух, желание быть правым: "Я лучше разбираюсь в своей жизни. Никогда не пойду на попятную. Буду до конца давить". Вот. Это интересный был такой период. С другой стороны, от него, наверно, тоже есть большой плюс, поскольку я научился отстаивать свои права. Поскольку, да, а с
Мгм.
Порой стоит уступить, чтоб сохранить дружбу, но если у тебя конфликт с те с тем, с кем ты не дружишь и это ж какая-то важная да сфера
Мгм.
то нужно уметь отстаивать свои права.
А у вас было много друзей в детстве?
А в М. Смотря, кто что считает много. Э, интересно, да, как раз, э, м, если судить по социальным сетям, то, наверное, немного. То есть я не могу сказать, что у меня в жизни было там сотни друзей. Нет.
Мгм.
Даже знакомых. Близких друзей и того меньше. Но их было достаточно всегда.
Мгм.
То есть я старался чувствовать ся. То есть насколько я не хотел дружить просто потребительски, то есть в отношениях с друзьями я старался что-то привносить, заботиться о друзьях. Поэтому у меня всегда было столько друзей, сколько я был способен вынести.
Мгм. У меня, кстати, тоже, э, знакомых очень много, а вот настоящих друзей, э, мало.
Ну, интересно. Мгм.
И я очень к этому серьезно отношусь, то есть не подпускаю всех, э, к себе. То есть есть какой-то определенный близкий круг и знакомые. То есть друзьям я могу совершенно всё рассказать, то есть, э, они мне могут позвонить среди ночи с любыми проблемами. То есть, э, дружба для меня, м, то есть, э, что-то особенное.
Это правильно. А это Прекрасно! Это здорово, когда есть такие друзья, что можно и среди ночи А скажите, пожалуйста, эти друзья, вы давно дружите? То есть это прям вот дружба с детства? Ага.
М-да. Да, да, очень давно. Это все давние друзья или со школы, или с колледжа, с института. Очень долго, да.
М. Дружба, закаленная годами уже. Здорово.
Да, дружба, закаленная годами. Я знаю, что они ничего там не расскажут про меня, что я могу доверять на полную. Я такую дружбу обожаю.
Прекрасно. Да, такая дружба хороша. Это щас интересно. Я задумался тоже о своих друзьях. И у меня есть давние друзья, с кем вот прям давно, через с кем мы прошли через огонь и через воду. Любопытно, что нас щас жизнь пораскидала, естественно. Да, мы живем в разных странах, у каждого свои семьи уже, естественно, и мы общаемся нечасто. То есть порой мы можем, не знаю, созвониться, там, раз в несколько месяцев, но когда это происходит- о!
Разделила, да? Мгм.
Ни ни один м, ни одна батарея телефона не выдержит.
Да, мы тоже с подружкой- она живет в другой стране- постоянно на телефоне, постоянно, там, что-то переписываемся, посылаем фотографии, какие-то клипы маленькие, голосовые, постоянно.
Здорово. Ин
Э, стараемся поддерживать связь на расстоянии.
Это очень правильно.
А когда встречаемся, то у нас там просто какой-то праздник, мы там, не знаю, устраиваем какие-то вечеринки, танцы, гуляем, не знаю, что мы только не делаем.
М. Здорово.
Весело проводим время.
Супер, да. А я, кстати, вот то, что начал рассказывать, что в 1 половине жизни в семье было так, а когда я уже с завел свою семью, интересно, что у меня супруга- она по-другому воспринимает, то есть она, а, в принципе, да, то есть какие-то, да, взрывы эмоций или что в этом духе, до сих пор воспринимает очень плохо. Вот, и
Мгм. Мгм. Она спокойная, да, тоже?
Она тоже эмоциональная, но, в принципе, ей тяжело, м, воспринимать, ну, допустим, да, то есть то, что я не считаю тем, что я кричу, например, да, я просто эмоционально говорю.
Мгм. У меня то же самое, как у вашей супруги.
В вот, она воспринимает, что я кричу. Ит из и это интересно. На самом деле, потребовалось время, чтоб научиться, перестроиться. Во, это постоянная, в принципе, работа всегда, поскольку, ну, то что те привычки, которые есть в детстве, или то, что вложено характером, поскольку это мой характер такой, то есть я много чем загораюсь, то есть подхожу к какому-то делу так: ух, начали!
А если у вас, например, конфликт, кто 1 подходит?
Но стараемся. Мириться? Ой, ну, по-разному, на самом деле. Честно, не могу сказать, э, кто чаще. Всё зависит, наверное, от ситуации и от того, у кого больше эмоциональных сил.
Да, мириться. Мгм. А не бывает ли такое, что, там, она или вы не разговариваете, например, там, день, 2, я не знаю?
Да, но кстати Ай, мн нет, у нас самое долгое, может быть, пару часов. И то, это может быть потому, что порой мы просто уходим. То есть, чтобы не накалять конфликт, если мы понимаем, что он сильно накаляется, что сейчас полетят искры, э, порой бывает, что кто-то один из нас просто берёт и уходит прогуляться, чтобы остыть, всё обдумать и обговорить. Очень важно в такие моменты, особенно в семье- м, я так считаю, по крайней мере- во вре даже во время конфликта помнить, что мы не соперники, а напарники. То есть, грубо говоря, мы одна команда, которая столкнулась с какой-то проблемой, может быть, с недопониманием друг в м между друг другом, да, друг с другом, и наша цель не доказать, что вот я прав. Нет, наша цель решить этот вопрос. То есть если это недопонимание- допонять друг друга, да, найти найти путь, который поможет понять. Если это какая-то проблема, решение которой мы видим по-разному, да, то найти какой-то компромисс или выбрать, чье решение действительно более эффективное. И это помогает, э, на самом деле, это как в как холодной водой окатить. Сразу успокаиваешься, то есть сразу ты: так так так так так, чё-то не в то направление мы пошли. Щас мы будем просто грызться, придумывать какие-то причины, чем мы недовольны друг в друге, но при этом проблема останется.
А. Мгм. Мгм. Да, вот это правильно. Мгм. Мгм. <laughs> Мгм. А мне вот иногда бывает трудно подойти первой. То есть я там могу обидеться, не разговаривать, он тоже не разговаривает, и никогда не знаешь, кто сделает 1 шаг. Вот это вот у меня тоже такая проблемка.
Мгм.
Но надеюсь, что всё наладится завтра.
Да. Да. Будем ждать нового дня с позитивным настроем. Желаю вам меньше конфликтов, больше хорошего настроения.
Да, с позитивным. Да.
Всего доброго.
Всего доброго и вам. Спасибо за разговор. Хорошего вечера.
И вам хорошего.
До свидания.
До свидания.